من عدم الت التوافق معايا عشان أنا حاسس ب بالوحدة. أنت فاهم؟
فهمتَك آه، واللغة برضو ليها تأثير صح كده؟ زي ما أنت قُلت.
آه، أنا عايز أقول لَك هُم هُم هم بيتكلموا آآ لغة فرنسي، فأنا بالتالي مش أحسن حاجة في الفرنسي، وعايز أقول لَك إن هو لأ، يعني اللغة صعبة، ومش سهل خااص إن أنا أتكلم مع أي حدّ فرنساوي لازم أج كل شوية باستخدم google translate والحوار مأثّر عليَّ تأثّير جذري فعلًا، أيوه معاك حق.
آه. وإيه يعني بدل ما أنت يعني طبيعي إحساسك طبيعي، اللي هو عشان أنت اللي هو بدل ما أنت هتكوّن صداقة بسرعة في خلال 10 دقايق، ربع ساعة اتعرفت على الشخص أنت عشان عمّال تترجم له وهو يترجم لَك وهكذا، يعني ممكن تقعد ساعة أصلًا، فأنت ضيعت وقتك وهو ضيّع وقته وحرفيًا ما فيش أصلًا ارتباط، فنادرًا لمّا هتلاقي فعلًا حدّ ي يستحمل الموضوع ده وإن هو حتى يساعدك، ففعلًا قد إيه فعلًا شعورك بالوحدة شعور صعب بصراحة يعني ربنا يكون في عونك بجد من اللي أنت بتحكيه ده بجد والله يعني و ويعني بجد أنت في موقف لا تُحسد عليه بأمانة يعني مش عارف أقول لَك إيه. بس أنت قُل لي طَب أنت إيه نوع ال إيه نوع الصداقات أصلًا اللي أنت عايز تكوّنها عمومًا يعني؟ عايز تكوّن كده اللي هي معارف س سريعة كده، والناس تتعرف عليها وكده والموضوع يبقى سهل كده عليك إن أنت عارف أنت اللي هو أنت كده، كده مُقيم فترة وبسيطة والَّا فترة كبيرة. فاهم، والَّا يعني عايز تكوّن بقى أصدقاء مُقربين كده حث بحيث لو أنت سافرت مثلًا مكان والَّا حاجة، يفضل فاكرينّك وأنت فاكِرهُم وكده يعني قُل لي كده، نوع الصداقة إيه؟ احكِ لي.
بالضبط. لأ، بُصّ هو أيوه. بالضبط، بُص لأ.